Eee, ya, insanların kadın erkek mesela ilişkilerini çok garip karşılıyorlar. Eee, m m başka, eee, e etrafın bu kadar açık giyinilmesine s karşılıyor a karşılayabiliyorlar, a garip karşılıyorlar. Eee, en çok bence bu konuların ya da dışarda yeme içme konusu s şey, lüks mevzusu biraz p garip karşılanabiliyor.
Hı hı. Doğru, doğru, evet.
Ama en çok garip karşılanan küçük bir anı daha anlatabilirim. Eee, Bursa'ya yeni taşınmıştık. Eee, bir yer soracağım. Bir adama, böyle, iri göbekli bir adama denk geldim. <chuckles> Bir yer sorduk kuzenimle beraber. Adam dirseğini gösterip, dirseğine doğru böyle eliyle şak diye vurdu. Eee, "Babayı geçince." dedi. <chuckles> Bira
Tabii. Tamam. <chuckles> Evet. Evet, yani, bu tam <chuckles> yani, bu tam kültür şoku da bu gerçek bir şok olmuş, ya.
<chuckles> Kesinlikle. Biz kuzenimle bilim birbirimize baktık. Hani, "Adam sapık mı?" diye düşündük ama sonradan anladık ki baba orda, hani, kavşak anlamına geliyormuş, dönemeç. Ondan sonra kavşağı gösterirken köşeyi gösteriyorlarmış, yani, dirseklerini gösteriyorlarmış. Böyle de bir anımız var. <chuckles>
Evet. Evet. Gerçekten şok olmuşsun. Gaygıp ya, eee, ama, yani, sonuç olarak, hani, hem doğuda hem batıda bulunmak, böyle, hani, kültürlü yapmış seni diyebiliriz. Çünkü, hani iki taraftaki de insanı görmüşsün, iki tarafın da insanına göre aslında sen de şekillenmişsin. İkisinin de normal olduğu bilinciyle şey yapmışsın ve kültürlü bir insan yapmış seni. O zaman süper, ya. Çok teşekkür ederim konuşma için.
Hı hı. Rica ederim. Görüşürüz.